Opo at yung siyempre po yung may respeto po sa akin at sa mga taong nakapaligid po sa'kin, sa pamilya ko po, sa magulang ko po. Ayun, number isa rin po yan sa mga unang tinitingnan ko. Yung may respeto sa mga taong nakapaligid sa'kin at, um, hi yung hindi po nanghihimasok sa personal na buhay, ah
<clears throat> <clears throat> Mm. Mm, may space na iniiwan, 'no? <coughs> Kumbaga nagbibigay siya ng nagbibigay siya ng suggestions or advice, pieces of advice kapagka pagka hiningi mo, 'no, eh, ay, ah sa'kin
Tama po, yan po. Pa Opo, pero hindi ipipilit. Opo, pwede naman din po. Bukas naman po akong makarinig ng mga advice o suhestiyon. Pero po, um, hindi po maganda na ipilit mo sa isang tao kung ano yung mga gusto mong parang ikaw yung nagdedesisyon para sa kanya, 'di ba po? <scoffs>
Mm. Mm. Mm. Mm. Tsaka 'yong ano 'yong alam mo yung totoong magkaibigan. Sabi nga nila, um, hindi kayo nagcha-chat, hindi kayo nagkikita, hindi kayo nagtatawagan, hindi kayo nag-uusap sa loob ng isang taon, dalawang taon. Pero once nagkita kayo, eh, parang kahapon parang kahapon lang kayo nagkita, 'no? Parang isang araw lang kayo nagkita na, "uy," 'di ba, parang lahat ng huling pinag n pinag-usapan nIyo, andun lahat, eh, hindi nawala, eh, 'no, parang o hindi hindi marami nga diyan kaibigan mo kunyari sa social media. "Kumusta anong balita?" ganyan-ganyan, hindi totoong kaibigan karamihan do'n. Oh, yung iba dun, tinitignan lang yung status mo, ano ba 'yong post mo? Ano ba 'yong oo, 'di ba, nag-aantay sila ng yung mga nangyaring hindi maganda sa'yo na alam mo yun yu yung ikukuwento sa ibang tao, 'no. Ituturn i i i ilalaglag ka, oh, oy, yung tipong ganun na ako sa experience ko, meron akong naging kaibigan mula elementary hanggang high school
Opo. Opo. Parang walang lumipas na oras. Tama po marami po akong ganyang kaibigan. <laughs> Opo, tama po. Pero parang 'di updated. <chuckles> Tama kung kamusta po ba yung nangyari sa inyo ngayon. Gu Tama. Tama po. Mm.
na hanggang college kami. Tinuring ko siyang bestfriend kinukwento ko rin sa asawa ko, sa mga anak ko. <sniffs> Nalungkot lang ako nung hinanap ko siya sa Facebook.
Opo.
Ang tagal ng panahon hinanap ko siya sa FB nung nakita ko finally nung una tinatanong ko lang 'yong kapatid, kinukumusta ko 'yong kuya niya. HIndi niya alam no no nung time na nagka-chat na kami wala lang parang wala lang 'yon, "Oh, pre kumusta?" ganun-ganon, wala 'yong excitement na ganun. So, siguro para sa akin ako lang 'yong tinra tinuring tinuring ko siyang kaibigan sa'kin sa kanya parang, ah, so so nai dun ko na naiisip na, mali yata ako ng ano ng impression.
Mm. Opo. Ambot Sa side niyo lang po. Opo, <scoffs> parang nasayang po yung effort ninyo na talagang hinanap niyo pa po siya.
Oo, ng buong akala ko mm, sa i isip ko oo, may kaibigan akong totoo, wala naman pala. So, ayun napakaganda ng topic. <laughs> Maganda, oo, malalim yung topic.
Oh, ah, opo. <giggles> Opo, napakalalim po at maraming salamat po sa pagbahagi ng mga experience niyo po.
Maraming salamat din. Ah, ingat lagi ma'am godlbess po. Magandang hapon pa alas 5:00. Sige ma'am.
'No. Ingat din po kayo, Godbless. Ingat po. Opo, magkainan na po tayo ng dinner. <laughs>
Salamat.